Benim stresle başa çıkarken sağlıksız alışkanlıklara yönelme gibi bir, eee, durumum söz konusu. Bunu problem diye adlandırmak istemiyorum. Emm, örnek verecek olursam, eee, mesela, bugün çok stresliyim. Eee, bir sınavım var ve sınavı geçtim bir şekilde. İyi veya kötü bu bir şey fark ettirmiyor. O stresimi atmak için sınav sonrasında inanılmaz derecede cips yiyorum. Eee, yani, biraz yemeye, eee, yönelik oluyor genelde. Bu tarz bir şey.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladığım kadarıyla stresle başa çıkarken, eee, abur cuburlara yöneliyorsun ve bunun için de bir sınav örneği verdin. Sınav stresi ile mücadele etmek gerçekten zor olabiliyor. Ve bu gerçekten de insancıl bir durum. Böyle bir abur cubura, aaa, başvurma durumu. Peki, bu noktada seni rahatsız eden durum nedir? Yani, bu abur cuburu yerken, eee, çok fazla yediğini mi düşünüyorsun yoksa sence hiç mi yememen lazım?
Evet. Hı hı. Eee, bence hiç yememem gerekiyor. Yani, çünkü canın onu çeker, atıyorum bir cipsten bahsediyorum ya da bisküviden. Canın çeker, yersin ama benim canın çekt canım çektiği için, eee, yemiyorum, eee, sanki kafamı dağıtmak istiyorum ya da kendimi cezalandırmak için de olabilir bu. Eee, hatta çok ilginç bir şey anlatacağım, lisedeyken Eee, bu benim alışkanlığım çok önceden beri süregelen bir alışkanlık. Lisedeyken arkadaşımızla şöyle bir şeyimiz vardı, işte, cips cips cezalandırması şeklinde. Eee, böyle, tabii ergenliğin de verdiği yetkiye dayanarak çok fazla ka Yurtta kalıyordum ben, yatılı okudum. Eee, birlikte yurdun odamızın masasını camın kenarına dayardık, böyle, deniz manzaralı bir odası vardı. Cips ve süt alırdık. Ne alaka?
Hı hı. Hımm. Tabii. Evet. Hı hı. Evet.
Eee, onları yerdik ve o şekilde, hani, kendimizi cezalandırırdık, amm, zararlı şeyler yiyerek. Böyle bir alışkanlığımız bile vardı. Yani, zannediyorum canım çektiği için değil de onu yediğim için rahatsızım.
Hı hı. Hımm, anlayabiliyorum. Aslında, eee, canın çekmiyor. Dolayısıyla canın çekmemesine rağmen bunu yiyor oluşun seni rahatsız eden bir durum. Eee, ve bununla ilgili de, eee, geçmişten bir örnek verdin. Aslında bu, eskiye dayanan bir hareket, senin yaptığın bu şekilde. Eee, süt ve cips yediğinden bahsettin arkadaşınla beraber. Eee, peki, bu seni nasıl hissettiriyor? Diyelim ki, bir sınav var ve streslisin. Eee, bir şekilde cips yedin. Sonrasında nasıl hissediyorsun?
Kesinlikle. Evet. Sonrasında inanılmaz bir pişmanlık duyuyorum. İşte, ben bunu niye yedim? Aaa, yememeliydim. Emm, yani, sanki cipse karşı ya da başkaca bir atıştırmalığa karşı, sağlıksız, ııı, bir, ııı, atıştırmalığa karşı, ımm, şey yapıyorum gibi, yani, onun sömürgesine girmişim. Yani, ben buna hükmedemiyor muyum? Yani, ben nefsime hükmedemiyor muyum? Aaa, gibi, eee, bir döngüye giriyorum sonrasında.
Hı hı. Hı hı. Evet, aslında sonrasında birazcık pişmanlık ve kendine kızgınlık hissettiğini görebiliyorum. Eee, anlaşılabilir bir durum. Eee, peki, bu konuda şunu da sormak istiyorum sana, bu çok sık yaşanan bir durum mu, senin için? Yani, herhangi bir ufak stres durumunda, eee, çok sık başına geliyor mu? Bir de abur cubur dışında da herhangi bir yiyecekte, eee, bu baş gösteriyor mu?
Hı hı. Tabii. Amm, evet, <chuckles> başkaca bir yiyecekte de baş gösteriyor. Öncelikle ilk soruyu cevaplayacak olursam, eee, yani, her streste, evet, verdiğim bazı tepkiler oluyor. Imm, dediğim gibi, bu bir sağlıksız yemek ol ya, atıştırmalık olabilir ya da, eee, hamburger, patates kızartması tarzı fast food denen zincirlerden eve sipariş vermek de olabilir. Emm, genelde mutsuz olduğumda eve sipariş verip bunu da şöyle düşünüyorum, sanki kendimi ödüllendiriyorum gibi düşünüyorum. Eee, onun dışında başkaca da <clears throat> mesela bira da içiyorum bazen. Eee, çünkü beni rahatlattığını düşünüyorum strese karşı. Tabii ki keyifliyken ya da arkadaş ortamında sosyal olarak da tüketilebiliyor ama, eee, mutsuz olduğumda da böyle bir eğilimim var.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Mutsuz olduğunda da aslında, eee, internetten sipariş yemek vermek gibi eğilimlerin olduğunu söylüyorsun. Belki birazcık daha, eee, mutlu hissetmek gibi. Eee, bu da çok sık rastlanılan durumlardan 1 tanesi. Aslında senin için yemek yemek bir, eee, tetikleyici olmuş, yani, stresli hissettiğin zamanlarda yemek yeme davranışı, eee, gözleniyor. Eee, bu konuda daha önce bunu değiştirmek için denediğin şeyler oldu mu?
Hı hı. Kesinlikle. Imm, yani, yememeye çalıştığım, ııı, zamanlar oldu. Şöyle denemelerim oldu; eee, benim eşim de aynı şekilde bu arada, aaa, duygusal olara olarak stresle başa çıkarken, eee, yemek yeme eğilimine, sağlıksız bir şekilde yemek yeme eğilimine sahip. Yani, aslında yemek de demeyelim atıştırmalık zannediyorum. Eee, örneğin, işte, taşındık. Eee, evin toparlanması gerekiyor. 1 ay boyunca a aynı şekilde, eee, ikimiz de her yemekten sonra, işte, cips yiyip aslında evin dağınıklığını o an, orada yaşadık. Dolayısıyla benim şöyle bir kendim için değil ama, ımm, onun için yaptığım bir şey oldu. Çünkü o da yediği zaman ben yemeyecek olsam bile normalde, ben o kadar stresli hissetmiyor olsam da ondan etkilenip ben de yi yi yani, böyle zamanlarımız da oldu. Dolayısıyla ona yememesi konusunda, hani, eve almamak şeklinde, ııı, birtakım çalışmalarım oldu ama market çok yakın olduğu için gidip aldık, yani, başarısızlıkla sonuçlandı açıkçası.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. E, bu konuda böyle bir, iii, denemeniz olmuş. Yani, eve almamak. Lakin marketin bu denli yakın olması, eee, buna da engel olamamış. Bir şekilde buna ulaşmışsınız ama iyi niyetli bir denemeniz de olmuş. Bunu görebiliyorum. Bunun dışında eşinden bahsettin. Eşin de seninle benzer sıkıntılar yaşıyor aslında. Peki, eşinle bu konuyu konuştuğun zaman kendisi de senin kadar bu durumdan muzdarip mi yoksa onun için hava hoş mu?
Evet. Eee, onun için hava hoş bence. Daha önce bu konudan me e bu konu üzerinde konuştuk. Emm, çünkü midemiz de aslında günün sonunda rahatsız oluyor. Değişik değişik şeyler mideye gi için, yani, sağlıksız yemekler mideye girdiği için. Eee, o da dedi ki: "Yani, benim şu an tek keyfim bu, eee, stres altındayım ve bundan, eee, keyif almaya çalışıyorum." şeklinde bir cevap aldım. Emm, yani, mantıksız gelmiyor aslında onun bakış açısından bakınca. Emm, çünkü o noktada atıyorum evin dağınıklığını görmemek için salona tıkılıp, eee, televizyon izleyip onu yiyerek aslında kaçıyoruz da bir noktada, eee, taşınmaktan örnek vereceksem. Eee, bu şekilde düşündüğünü söyledi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. E, peki eşinin, eee, bu konudaki değişime karşı tavrı, senin de değişime isteğin var, bu durumdan rahatsızsın. Bu aradaki çatışma seni nasıl etkiliyor, ne hissediyorsun?
Evet. Eee, açıkçası onu ikna edememek biraz beni üzüyor. Yani, çok ikna ikna etmeye çalıştığımı söyleyemeyeceğim ama üzerine konuştum. Eee, sonuçta ona baskı da yaratmak istemiyorum. Hem ikimizin de ayrı hayatları var neticeten, yani, yiyeceklerimize de bu denli karışamayız diye düşünüyorum. Eee, beni üzüyor çünkü, yani, dediğin gibi, bu bir çatışma ve ikimizi de etkileyebiliyor günün sonunda ama, ı eee, yine günün sonunda benim de kendi nefsime sahip, eee, çıkıp kendim, eee, bundan bir şekilde, bunu yapmaktan kaçınabiliyor olmam lazım diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında bu konuda da, ııı, ben bilincin var. Yani, her ne kadar, ııı, erkek arkadaşın, eşin bu konuda değişime karşı olsa da bunu anlayışla karşılayıp, "Ben ne yapabilirim?" diye soru soruyorsun. Gayet iyi bir noktadasın. İstersen bu noktada sana birkaç tavsiyede bulunabilirim.
Hı hı. Evet. Tabii ki.
İii, öncelikle, eee, belirli bir tetikleyiciler var, bunu gözle görebiliyoruz. Eee, çok stresli hissettiğin anlarda ve çok mutlu hissetmek istediğin anlarda bu senin için bir tetikleyici oluyor. Peki, bu tarz anlarda, eee, yemeni durdurmasan ama birazcık daha sağlıklı atıştırmalara yönelebilsen. İşte, eee, kurutulmuş meyve gibi mesela, bu senin için ne ifade ediyor? Sence bunu başarabilir misin?
Evet. Hı hı. Aaa, evet, eee, öyle şeyler de, eee, denin ımm, girişimimiz oldu bu arada. Iıı, mantıklı, teşekkür ediyorum. Emm, kurutulmuş meyveyle aram aslında çok yok. Iıı, ama belki bu iyi bir şey olabilir. Çünkü, ııı, çok sevmediğim için, yani, yerim ama çok tabii ki cips kadar sevmiyorum. Iıı, aslında bu biraz az tüketmeme de sebebiyet olabilir günün sonunda. Ve, ııı, denemeye değer diye düşünüyorum. Ya da atıyorum bir tabağa, ııı, cips, bir tabağa dediğin gibi kurutulmuş meyve ya da, işte, çiğ badem gibi bir şeyler koyabilirsem, ııı, en azından yarı yarıya belki düşürebilirim oranı ilk etapta. <giggles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Bu, başlangıç için iyi olabilir. Bununla beraber eğer kuru meyve sana çok hitap etmiyorsa da yine sağlıklı sayılabilecek ve senin de keyif aldığın farklı bir atıştırmalığa da yönelebilirsin. Bu da tercih olabilir. Bunun dışında da, ııı, peki erişime engellemek çok zor, bundan bahsettin. İii, şöyle bir şey denesen sence mantıklı olabilir mi? Eşin bunu yemeye devam edecek. Dolayısıyla sen her ne kadar eve almasan da, eee, eşin aldığı için evde, eee, bunu yiyebileceksin, ulaşımın olacak. Peki, eşimin eşinin, eee, bunu senin ulaşamayacağın ya da bilmeyeceğin bir yere saklamasını istesen sence bu mantıklı mı? Yani, senin çok bilmediğin, kullanmadığın bir yere abur cuburlarını istiflese. Sen de nerede olduğunu bilmediğinden en azından erişimin birazcık daha zorlaşabilir. Belki de üşenirsin bulmaya.
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, aslında, şöyle, eee, eşim çok mutfağa hâkim değil. <chuckles> Eee, bazı, hatta, mutfak malzemelerinin yerlerini dahi bilmiyor. Aaa, dolayısıyla, gerçi, mutfağa saklamak zorunda değil, yani, başkaca bir odaya da, eee, kaldırabilir, yani, mantıklı, aslında, eee, ama g ı ben evde yokken onları tüketiyor olması gerekecek bu durumda da. Ya, aslında, bunu da talep edebilirim. Bu da çok mantıklı. Sonuçta o, ımm, çalışıyor ve gün içerisinde ofise gidiyor. Hani, ofiste de çalışırken tüketebilir. Tabii, o zaman da, yani, stres, aslında, problemim, emm, abur cubur tüketmekten ziyade stres anında tüketmek olduğu için, belki, o o zaman stresli hissetmiyor olabilir ve o zaman tüketmeyecek de olabilir. Eee, bunu bir düşüneceğim. <chuckles> Eee, çünkü ben bulursam stres anında, böyle, "Kalkıp evi arar mıyım acaba?" böyle, eee, sorular geçiyor kafamda. Eee, bunu bir düşüneceğim, neden olmasın?
Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, bununla beraber de, aslında, en, eee, yapabileceğin en iyi şey ve bu sorunu kökten, t eee, çözebileceğin şey de stresle baş etme kapasitesini arttırmak. Eee, bu konuda, belki, birtakım nefes egzersizleri yaparak bunun üstesinden gelmeye çalışabilirsin. Çünkü stres anında kontrolü ele geçirebilirsen, eee, zaten, yapmak istemediğin bir davranış olduğu için bunun da kökten önüne geçebilirsin. Bu konuda da 4-4-4 nefes tekniğini önerebilirim. O da 4 saniye nefesini alma, 4 saniyede verme ve tekrardan tutma şeklinde bir teknik, eee, işe yarayacağını düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Evet. He he. Evet, mantıklı, eee, bunu kesinlikle denemek isterim, eee, çünkü stresi azaltmak, aslında, eee, sorunu kökten, emm, çözmek için, emm, iyi bir adım. Teşekkür ediyorum verdiğin tavsiyeler için, eee, hepsini tekrar göz önünde bulundurup denemeye çalışacağım.
Hı hı. Rica ederim, işine yarayacak olmasına sevindim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.